Có, bởi vì như này
Nó, kiểu, có thay đổi gì hông?
đến năm cuối năm 2 thì mình yêu ông xã mình bây giờ ấy, cũng là ở cùng phòng với anh ấy. Ờ, thì anh ấy trước khi mà, ừm, ờ tức là lúc biết bọn mình yêu nhau ấy thì anh ấy lên anh ấy gặp mình, hai người nói chuyện về "Cuốn Theo Chiều Gió." Thì anh ấy bảo là ừm, sau đấy là mình không chơi mà, cứ gặp là mình tỉa đểu bởi vì 2 phòng vẫn chơi với nhau nên là vẫn phải gặp nhau, nhưng mà mình không bao giờ gi đi nói chuyện riêng hay có những cái cuộc nói chuyện như ngày xưa nữa. Thế ờ, ông ấy bảo mình là "Nếu mà con gái yêu mới lấy chồng thì nên lấy người như Rhett Butler."
Ờ. Ờ. Ồ. Ờ. Ờ. Ừm. <clears throat>
À, bạn biết mình ừ, bạn biết mình trả lời nào không?
Ơ, là sao? Là nào?
Ờm, bạn đọc "Cuốn Theo Chiều Gió" chưa?
Chưa. <laughs> Biết. Hông biết.
<laughs> Rhett Butler là một người mà đàn ông và rất là ga lăng, có nghĩa là cái người đấy thực sự là yêu và lấy làm chồng thì cực đỉnh luôn. Nhưng mà lúc đấy mình tự ái, ừ, thế mình bảo: "Không, nếu mà em mà yêu em lấy thì em sẽ lấy người như Ashley." Cái người đấy tức là rất là hiền, rất là dễ điều khiển. Nó tức là nó hai thế giới đấy nó hoàn toàn đối lập nhau.
Ờ, ờ. Ờ. Ờ. Ê, ê, tò mò quá à, thế là chồng của bạn là giống ai? Còn cái người kia là giống ai? <laughs>
<laughs> <laughs> Chồng mình giống Ashley. <laughs> <laughs> Ê, nhưng mà chưa phải đến ừm, chưa phải đến đoạn lâm li nhất.
Á, thật á. Á, dễ điều khiển hông? <laughs> Ô kê. <laughs>
Ừm. <chuckles> Ờ, đến năm cuối thì anh ấy thi tốt nghiệp xong chưa kịp lấy bằng thì anh ấy mất.